Das hängt natürlich davon ab, was wir kochen. W wenn sie was kocht, ähm, was sie gut kann, dann macht sie das natürlich. Ähm, w wenn ich dann was koche, was ich besser kann, dann man mach ich das vielleicht. Ähm, ansonsten machen wir das gemeinsam schon. Ähm, Tisch decken mach dann auch ich mal gerne, hm, weil das weiß ich nicht bin das immer so ach, ich bin da 'n bisschen anstrengend vielleicht auch manchmal mit den inneren Monk, dass alles gerade liegen muss, ne ja, ja, genau, deswegen ka dann übernehme ich das schon freiwillig, ne? Und sag: „Komm, ich mach das schon. Du brauchst das nicht machen.” Aber innerlich denke ich mir so: „Ich muss das ich muss das machen, sonst ist der“ Ja, ja, genau, richtig. Ja, genau, aber das Ja, so teilt man sich das.
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm, mhm. <laughs> Der Monk. Ja, super, gut. Ja, ja. Mhm. Mhm. Mhm. Ja, ja. Ja, gut. Ja, d musst das, weil so es richtig ist, ne? Ja, ja, sicher. Mhm, gut. Und So, macht ihr manchmal Nachtisch, so ein Eis? Vielleicht ein Eis selber machen, einen Kuchen backen? Oder macht ihr das nur, wenn Leute zum Essen kommen oder wie denn?
Leider Ja, n nur wenn Leute zum Essen kommen. Also Backen bin ich raus. Das kann ich, also Ba ja, kann ich nicht, weil ich's noch nie wirklich gemacht hab, ne? Ähm, aber machen wir so privat viel zu selten eigentlich. Da kann man ja vieles machen, wie du schon gesagt hast, 'n Eis, ähm, was auch immer, ähm, zum Nachtisch, muss ja nicht Backen sein. Ähm, machen wir so privat s zu selten, finde ich, ja, ähm Aber klar
Aha. Ja, ja. Mhm. Mhm. Mhm. Ne? Warum ist das denn? Weil's weil's extra Arbeit ist oder was denn? Ja. Mhm.
Ja, würde ich schon sagen, ne? Man arbeitet eben in der Woche viel und dann kocht man noch. Und dann noch 'n Nachtisch, das wär noch mehr Zeit, die dann v verloren geht in Anführungszeichen. Aber eigentlich ist es ja auch gemeinsame Zeit, ne? Und wenn's Spaß macht, warum nicht? Also, ist vielleicht 'n ganz guter Hinweis, das mal doch zu machen.
Mhm. Mhm. Ja, sicher.

Ja, sicher, sicher. Gibt es da so noch etwas, das dich an daran erinnert, als du klein warst? So das, was mit dem Kochen zu tun hat? So, wo wirklich Rituale gab, das hast du nur nicht mitbekommen, weil's immer das Gleiche, das Ritual selbst. Warst du so dran gewöhnt? Du dachtest, jeder macht das so?
Mhm. Hm. I ja. Ja. Ja. Mhm. Zum Beispiel, ja, sonntags so 'n bisschen, ähm so typisch, ähm, deutsches Essen, wie sagt man, ähm, so typisch Hausmannskost, ne? Das das haben wir so 'n bisschen beibehalten, ähm, dass es da mal so irgendwie Klöße mit was auch immer gibt, ne? Also, w w weißt wahrscheinlich, was ich meine. Ähm, oder
Mhm. Ja, okay. Mhm. Ah. Was für Klöße denn? Semmelknödel, Mehlknödel? Was für Knödel? Mehl? Aha, aha, gut. Ja, gut.
Hm, Mehl Mehl dann Mehl, ja. Ja. Ne? Ähm, und ja, dass das das so 'n bisschen Ritual ist, das hat man beibehalten. Und Samstag ist so irgendwie da geht's dann meist doch schneller. Dann muss früher, ich kenn das noch von mir zu Hause, ähm w w vielleicht hab ich das da auch her, da hat meine Mutter auch mal
Mhm. Mhm. Ja.
Pizza selber gemacht, vielleicht ganz anders, aber ne? Und das hab ich so 'n bisschen vielleicht mitgenommen, dass ich da mal was gemacht hab. Okay, das eigentlich ja gut, das, so wie ich sie jetzt mache, dauert's sich schon deutlich länger. Ähm, ist gar nicht mehr so mit schnell verbunden zu tun, aber Samstag was was zu machen, was einem besonders gut gefällt so zum Beispiel. Das das ist irgendwie so hat sich das etabliert, ja.
Mhm. Ja, ja. Aha. Aha. Mhm. Mhm. Ja, prima, prima. Ja, damals war samstags natürlich da da waren die Geschäfte noch zu, Samstagnachmittag und Sonntag. Und Samstag hat man dann immer ganz schnell gegessen, so vielleicht mal ein äh, eine Ochsenschwanzsuppe oder irgendwie so was Schnelles mit frischem Brot reingetunkt, ne? Ja, ja, das ist schon richtig. Ja, heutzutage ist das ja kein Problem mehr, ne? Das sind die Geschäfte ja offen. <laughs>
Mhm. Ja. Ja. Ja, genau. Ja, und dann Ja. Ja, leider, ne? Für die Beschäftigten, wenn man da an die denkt, ähm, wenn die da Samstag noch 22:00 welcher Mensch muss noch Samstag 22:00 einkaufen gehen? Eigentlich keiner, ne? Aber
Ja, ne? Mhm. <laughs> Die Leute, die sich nicht richtig vorbereiten. Na ja, es passiert. Oder die sind gelangweilt und haben nichts anderes zu tun. Das geht auch.
Ah ja, genau. Ja. Das ja, das das kann auch vorkommen, ne? Ähm, ja, aber so was behal behält man sich dann doch schon gerne bei, ne? Ist ganz unterbewusst, wie du gesagt hast. Das hat man früher gar nicht gemerkt, dass es so 'n Ritual ist. Und heute, wenn man drüber nachdenkt, dann merkt man, ach, das okay, cool, 'n Ritual, ja.
Ja. Ja, sicher. Mhm. Mhm. Mhm. Ja, das ist es. Oftmals denkt man nicht drüber nach, weil jeder um einen rum das Gleiche tut. Ähm, man denkt halt genau das, das ist normal, ne? Super. Also du, ein super Gespräch, hat mich sehr gefreut, ne?
Ja, genau, guter Punkt. Ja. Ja, ja. Ja, mich auch, hat Spaß gemacht. Danke dir.